Ja, Schallplatten muss man ganz vorsichtig behandeln, ähm, mit der Nadel, die muss man ganz behutsam auflegen, dass es nicht kratzt, sonst hat man immer so 'n, da so 'n so 'n Scratch, was die DJs machen. Genau.
Mhm. Ja genau, die machen das ja absichtlich.
Ja, aber die haben dann ja auch spezielle Schallplatten, mit denen man das machen kann. Das konnte man mit den normalen gar nicht machen.
Ja, und das ist ja dann auch 'ne ganz andere Musikrichtung als das, was meine Eltern da gehört haben. Das war da war ja auch einiges an Schlager dabei und gängige Popmusik. Ja, ja, ja, genau so als Kind, da hat man so was dann mitgehört. Das war dann zwar nicht später mein Musikgeschmack, das hat sich alles noch weiterentwickelt, aber als Kind nimmt man's ja mit. Hm?
<chuckles> Ja. Schlager, okay. Aber was war das okay, ja, geht weiter. Ähm, wa was war das denn da, was was deine Eltern gehört haben? War das hauptsächlich so m deutscher Schlager, deutsche Popmusik, oder ist es war auch was anderes und was ist dann wirklich hängen geblieben bei dir?
M ja, also da war dann zum Beispiel Roland Kaiser dabei oder auch, ähm dann haben die auch viele Oldies gehört, so 60er und 70er Jahre und, äh, das fand ich eigentlich auch ganz nett, also viel besser als die Musik von heute, die ja echt nur noch künstlich rüberkommt. Und das, äh, höre ich mir wirklich auch gerne noch an, wenn das da zum Beispiel um die Beatles oder die Rolling Stones geht oder Pink Floyd. Da gab's ja richtig tolle Rockbands in der Zeit.
Aha. Ja. Ja, ähm, aber war deutsche Musik?
Ne, das war jetzt englische Musik, die ich da erwähnt habe. Also, Roland Kaiser habe ich ja erwähnt, der hat deutsche Musik gemacht. Kennst du vielleicht auch, ist so 'n bekannter deutscher Schlagersänger.
Ja, Pink F ja, P ja, Pink, genau, richtig. Mhm. Ich kenne den Namen, wahrscheinlich kenne ich auch Musik davon äh, von ihm, aber ich kann's jetzt nicht zuordnen. Ähm, was ist denn da so 'n bekanntes Lied, was man kennen könnte vom vom Roland?
Zum Beispiel „Santa Maria“. Das Original war italienisch, der hat das gecovert auf Deutsch und hat dazu mit 'nem Kumpel 'n neuen Text geschrieben, der ziemlich schlüpfrig ist, und damals hat er halt voll den Erfolg damit gehabt und so was haben meine Eltern halt auch gehört unter anderem.
Aha. <chuckles> Ähm, ich der der Name sagt mir auch was, „Santa Maria”. Ich kenne das Lied bestimmt, aber ich komme nicht drauf, ähm, m magst du mir mal helfen? Magst du mal singen? <chuckles> Oh.
Santa Maria. <laughs> Ich singe jetzt nicht weiter, es geht hier hier nicht um Lieder singen in diesem Hm? Ne, ich singe jetzt nicht weiter, singen tue ich dann später wieder. <snorts>
Ja, ja. Sing weiter. Sing weiter. <laughs> Okay, du musst nicht. Okay, „Santa Maria”, ja, aber es war 'n guter Anfang auf jeden Fall. <chuckles> Ähm, schön, schön, ähm, genau, also, es war deutsche Musik dabei, es war englische Musik dabei, Pink Floyd. Das waren alles Sch äh, Schallplatten, aber von den Eltern kennt man's ja auch noch ja?
Hm. Ja. <chuckles> Ja, aber auch Radio wie ich gesagt habe, da lief viel Radio in meiner Familie und ich habe dann auch öfters mal den Fernseher angeschaltet und habe MTV geguckt, weil ich fand ja die Musikvideos so cool auch.